أنا عندي مشكلة كده، وكنت عايز أفضفض معاك فيها، إن أنا حاسس كده على طول إن أيامي يعني متكررة كده، وباحس إن أنا فاقد شغفي، إن أنا أعمل أي حاجة يعني باحس إن الروتين كده بيبقى على طول متكرر وهو، هو يعني.
المشكلة دي فعلًا بتبقى مزعجة جدًا، و و واضح فعلًا من من وصفك إن الموضوع بيبقى مزعج جدًا بالنسبة لك، فمّا تقلقش مش أنت لوحدك، ده بيحصل مع ناس كتير، فما تقلقش إن شاء الله نشوف مع بعض حَل للموضوع ده جَذري، أنا عايز بس أعرف الأول ممكن تحكي لي يومك العادي، ي بيبدأ إزاي يعني بينتهي بإيه، وبيبدأ إزاي شغل، والّا دراسة، مثلًا في البيت، وإيه الفراغ، يعني ممكن تحكي لي؟
آآ ب بُص، أنا يومي بيبتدي إن أنا ب بابتدي الصبح أروح الكُلّية، وباقعد أحضر المحاضرات كلّها اللي ورايا، وأخلّص ويعني ممكن أقضي شوية وقت كده مع الشباب في الكُلّية، وبعد كده باقوم راجع البيت، آآ يعني باقوم وَاكل ونايم، وأصحى بقى أعمل الواجبات اللي ورايا، التسليمات اللي أنا المفروض أسلِّمها، أو اللي أنا أخدته في الكُلّية يعني، ولحد ما انام وهكذا، وييجي اليوم التاني أنزل الكُلّية ونفس الفكرة، مافيش أي حاجة كده باعملها بتحسسني إن اليوم مثلًا مختلف، م ولا أي حاجة، يعني يمكن يوم الإجازة بس اللي بيبقى مختلف شوية، بس باقية الأيام هي، هي نفس الفكرة، من الكُلّية للبيت، للنوم، وما فيش أي حاجة جديدة حرفيًا يعني.
إمم. إمم. آه. ن إن أنا يعني، فاهم ده، واضِح إن أنتَ بتعاني من routine الدراسة وال ال ال والضغوطات بتاعة الدراسة والحضور في الكُلّية. فعلًا واضح إن ده فعلًا مأثّر عليك، محسّسك بroutine، إن فعلًا يعني بيبقى أيام الدراسة، يعني أنتَ كل يوم ل يعني نفس الحاجة بتعملها، هي: ترُوح الكُلّية، تيجي، تذاكر، ت تروِّح، تنام، نفس التصرفات هي هي. عندك حق، بس يعني، آآ، إيه رأيك مثلًا تجرّب إن أنتَ تعمل يعني تغيير معيَّن؟ أو مثلًا مش شرط يكون مرَّة واحدة، بالتدريج يعني، مثلًا تجرّب مثلًا كل يوم تضيف حاجة، أو اتحاج تصرُّف جديد مختلِف، حتى لو بسيط جدًا يعني، هيبسِّط د بد بهدَف إن هو يكسِر بس الملَل و الroutine بتاعَك.
يعني هي جميلة يعني. هو أنا كنت فكَّرت قبل كده إن أنا مثلًا، آآ، أجرِّب اللي هو أنزل مع صُحابي مثلًا، في بعد ما أخلَّص الكلية، أو بعد ما أرجع مثلًا أذاكر شوية وكده. بس الفكرة إن يعني ما نفعِتِش أوي الصراحة، لأن يعني، برضه كان عليَّا حتَّة الضغوطات بتاعة المذاكرة والتسليمات والحاجات اللي ورايا، فكانت صعبة أوي إن أنا أعرف، اللي هو إيه، أ ألتزِم بده كل يوم، أو اللي أنا أعرَف أنزِل معاهم. يعني ممكن يوم الإجازة بس، الوحيد اللي اللي باعرف أنزِل معاهم فيه، بس غير كده باحِس إن ال يعني بتبقى صعبة. فبارجع تاني في دايِرة إن أنا، لأ، أنا برضه هانزِل الكُلّية والكلام ده. حتى برضه صُحابي هُم ما بيبقوش برضه فاضيين يعني يعني أنا ممكن مثلًا أنا النهارده فاضي، ما بيصادفش معاهُم إن هُم مش وراهم حاجة والكلام ده. فبيبقى صعب إن إحنا نتَّفِق و وننزِل بقى مع بعض. فباحِس كده إن إن اليوم بيبقى ميِّت أوي، اللي هو يعني بيبقى مطفِي كده، مش لاقِي نشاط أعمله. آآ يعني، مش لاقِي حاجة أعمَلها، نشاط كده أطلِّع فيه الطاقة اللي عندي، ال اللي هو الضغوطات اللي عندي يعني، بتبقى صعبة أوي يعني. باحس إن أنا فعلًا بابقى زهقان.
آه. إمم. إمم. امم، أيوه، أيوه إمم. فاهم جدًا، للأسف إن أنت بتبقى مُلاحَق حتى بالضغوطات، حتى وأنت بتحاول تفصل عن الدراسة، الموضوع بيبقى ضاغطك، أنت بتح بتبقى حاسس إن في حاجات وراك لازم تعملها، وده بيبقى شاغلك جدًا، عندك حق فعلًا، يعني الموضوع ده بيبقى مرهِق جدًا، بس إيه رأيك لو نكسر الإحساس ده بحاجة مثلًا صغيرة، يعني بت بتفرحك جدًا، وبتديك طاقة، حتى لو حاجات نادرة صغيرة، إحنا بنستخدمها، إنها نخليّها م مش نادرة، ونضيفها، ونزوّدها في يومك؟ يعني مثلًا ال هواية بتحبها مثلًا، مش شرط صحابك، بما إن الدنيا ما بتتفقش مع بعض، آآ أنت محتاج حاجة تصفّي فيها ذهنك، تبعدك عن الضغط بتاع الدراسة، وطبعًا ده أهم حاجة ده ما يأثّرش على دراستك وعلى أداءك في الدراسة. الفكرة كلها إن إحنا عايزين نخلق وقت صغير بس في اليوم، يخليك تكسر الروتين، فأنت إيه رأيك في الموضوع ده؟
يعني هي، يعني هي الفكرة تمام، يعني حِتّة إن أنا ألاقي نشاط أو كده آآ، ممكن مثلًا حاجة زي ال الgym مثلًا أنا كانت كانت جات فترة عليَّ كده وكنت مهتم إن أنا أنزِل gym كده يعني أهو بالمرّة مثلًا آآ تبقى حاجة صحّية و وفي نَفس الوقت هتبقى يعني، هتبقى مُفيدة ليَّ وبرضه نشاط كده أكسَر بيه الروتين بتاع اليوم، بس الفكرة إن إن برضه يعني هي ال المشكلة إن لمّا بتبتدي الدراسة آآ الأوقات بتبقى مش متضبّطة أحسن حاجة إن أنا إيه، يعني آخُد راحتي و إن أنا أنزِل الgym كلّ كلّ يوم والكلام ده، فيعني يعني باحس برضه إن إحساس اللي هو إيه، إن أنا فاقد الش الشغف ده بيفضَل ملاحقني، باحِس إن هو طَب ما وبعدين؟ أب ماشي أنا عارف إن أنا لو نزِلت النهاردة الgym أنا مش عارف أنزِل لا بُكرة ولا بَعده، فاللي هو باحس إن أنا برضه بارجَع مقفول تاني فاهم، اللي هو يعني مش لاقي حاجة كده اللي هو حَل جذري يكسَر الر الروتين المتكرّر ده فبتبقى صعبة عليَّ بقى الصراحة فعلًا كده اللي هو إيه، مش بالاقي حَل.
إمم. آه. عندك حق. عندك حق. آه فعلًا عندك حق إن ما بقاش في مجال فعلًا لل للوقت، ساعات لو حتى لو التزمت بgym أو أي حاجة يعني، مش كتير بتعرَف توفّر وقت للكلام ده أو للgym أو أيًا كان بسبب الضغط، ال الدراسة وضغط ال الحاجات اللي بتبقى وراك بعد ما بترجَع بالكُلّية فممكن فعلًا الموضوع ده ما ينجَحش. طيب، يعني عايز برضه أطّمن على حاجة، يعني نومك، يعني أ هل الموضوع ده مأثّر على نومك، يعني وطاقتك في الفترة دي؟ يعني يعني هل أنت من المنهج ده؟ لمّا بتيجي تنام بتبقى حاسس بإيه؟ حاسس إن أنت الوقت أنا زهقان جدًا، اليوم بُكرة هاصحي هيتكرّر نفس الكلام و ومش هاعمل حاجة ونَفس الروتين فبالتالي بتحس إن أنت مم نايم مش مبسوط فبتصحى مزاجك مش أحسَن حاجة والّا إيه اللي بيحصَل معاك؟
آه، بالضبط، يعني بالضبط كده، زي ما أنت قُلت ل لمّا يعني لمّا آجي أخُش أنام كده، ولو اليوم خلِص خلاص وأنا خلّصت كلّ اللي ورايا، وجيت بقى أنام علشان يعني أضبّط نومي بقى عشان تاني يوم ورايا كلّية أو أي حاجة يعني، آآ، ب قبْل ما بانام كده باقعُد أفكّر بقى اللي هو طَب ما هو يعني هيبقى نفْس اليوم، يعني ما فيش حاجة جديدة م يعني ولا أي حاجة، يعني الأسبوع هو، هو، المحاضرة اللي باخدها في ال في يوم معيّن من الأسبوع، اليوم ال في الأسبوع اللي بعده هي، هي هاخدها. فاللي هو كلّ يوم باحس اللي هو إيه، أكنّه بيتعاد، يعني ممكن مثلًا اللي بيختلِف فيه آآ اللِّبس اللي بالبِسه وأنا نازل بيه الكُلّية، اللي هو فاهم من كتر ما هي كلّ حاجة دي فآه، يعني باحس إن نومي يعني بيبقى حتى بابقى نايم كده اللي هو إيه، آآ مش اللي هو مش مبسوط بقى أو اللي أنا نايم مثلًا حاسس إن أنا اليوم كان آآ تعِبت فيه بقى جامد، و وإن أنا بقى آه، عايز أنام ومتحمّس للنقطة دي، لأ، عادي، لو حتى بانام وأنا يعني بابقى اللي هو إيه، مزاجي كده مش أحسن حاجة، يعني بابقى حتى اللي هو إيه، مقفول إن أنا أصحى تاني يوم، آآ، أنزِل ال وأعمل اللي ورايا، يعني بابقى في حتّى أيّام كتير جدًا آآ، بابقى بجد باصحى الصبح بابقى مش قادر أنزِل الكُلّية، والّا اللي هو عايز أنزِل أقابل حد ب بال من صحابي يعني بتوع الكُلّية وكده، من كُتر ما أنا مخنوق وعارف إن إن ما فيش حاجة جديدة هتتضاف يعني. فآه، يعني حتى حِتّة نومي دي بتبقى اللي هي إيه، متأثّرة من الموضوع.
إمم. إمم. آه. أيوه، أيوه. امم. عندك حق، فعلًا يعني. طبعًا الملل وال وزيادة الروتين طبعًا لازم تأثّر على نومك وتحس إن أنت فعلًا اليوم بيتكرر معاك وإن أنت بكره ما فيش جديد، يا دي الملل، فاهمني؟ اللي هو بتنام وأنت مش عايز تنام. أنت عندك إحساس جواك عايز أعمل حاجة جديدة، عايز أفك عن نفسي. بس أنت لازم تنام للأسف لأن ما فيش مجال. بس يعني أنا عايز أفهم حاجة برضه يعني آآ علاقتك بقى بالناس اللي حواليك ال الاجتماعيات هل ال الموضوع ده اتغير بسبب الroutine اللي أنت فيه، هل مشاركتك قلِت مع أهلك مثلًا في البيت أو مع قرايبك أو صحابك بسبب ضغط برضه المذاكرة ده والّا ما حصلش حاجة في الموضوع ده؟
يعني ممكن أقول لك إنه آه يعني، أنا الصراحة، حتَّة الدراسة عندي، الكلية عندي يعني عمليَّة شويتين كده وبتتطلَّب مِنِّي يعني مجهود آآ بشكل زيادة شوية. فبابقى ده يعني بيأدِّي إن أنا آه بابقى مقصِّر شوية مثلًا في في التعاملات مع أهلي، مع صُحابي، الكلام ده. اللي هو بابقى طول الوقت، هتلاقِيني كده قاعِد على طول في الأوضة، يا إمَّا باذاكر، باسلِّم حاجات ورايا، آآ، بابقى مثلًا مزنوق في تسليمات معيَّنة. فآه يعني حتى علاقتي بيهُم بتبقى اللي هي إيه، هتلاقِيها قليلة شوية. لمَّا يعني حتى قبل الكُلِّية، كنت بانزِل وباخرُج ويعني وعايِش حياتي شوية كده، والدنيا كانت لذيذة، وعلى طول كنت تلاقِيني في الشارع، يعني حتى أهلي استغرَبوا لمَّا لاقوني كده، إن أنا لأ، بقيت قاعِد في البيت على طول، آآ، ما بانزِلِش، لو حتى أنا مش قادِر أنزِل، اللي هو من كُتر الضغط بقى بقى خلَّاني، اللي هو، أنا مش حتى مش قادر وتعبان. فيعني حتى علاقتي بيهم كده اللي هي إيه، باحس إن هي بقِت فيها بُعد شوية أو مسافة شوية. و وصُحابي حتى اللي هو إيه، ما باشوفهُمِش زي زمان، ما بنتقابَلِش كتير، الكلام ده. فآه، يعني أقدَر أقول لك إن هي متأثِّرة بسبَب الموضوع ده بشكل يعني 100%.
إمم. آه. إمم. أيوه، أيوه. طيب ده أنا كده أعتقد إن أنا وك يعني كوِّنت فكرة كبيرة جدًا عن المشكلة اللي عندك وأعتقد إن أنا وصلت لحَل إن هو إن شاء الله ي يحِل الموضوع ده ويحسِّن لك آآ الروتين ده ويحاول يكسره ويرجّع طاقتك ونشاطك و وحماسك لل للدراسة وللأيام تاني. بُص، آآ مشكلتك بتتمحور وبتخ وب واختصارها إن أنت عندك مَلَل و وزهق كبير جدًا من روتين الدراسة اليومي إن أنت مش عارف تكسره بسبب ضي ضِيق الوقت وبالتالي أنت بس بالحاجات اللي أنت كنت بتحب تعملها زي الgym، زي ال ال التَمشِية، زي صحابك ما بتقدرش تعمل ده بسبب ضِيق الوقت إن أنت لسّه ما تعرفش مش عندك مجال إن أنت تنزِل من البيت أو تروح في أي حتّة. طيب إيه رأيك نخلق عادة جديدة أو مثلًا حاجة بتحبّها زي القراية مثلًا، زي gaming مثلًا، زي أي حاجة مثلًا هواية بتحب تعملها في البيت بحيث إنّها تبقى موجودة عندك حتّى لو هتعملها ساعة واحدة بس في اليوم و وأعتقد إنّك تقدر ت ت يعني ت توفَّر الوقت ده، هيخلّيك تت تحِس إن أنت حتّى حسّيت بشوية رفاهية أو شوية مَرَح في يومك يخلّيك عادي إن أنت حاسس إن أنت بعد ما تخلَّص دراستك وشُغلك و ود والحاجات اللي بتبقى مطلوبة منّك بعد ال ال الجامعة، تبقى حاسس إن أنت في حاجة مُمتِعة عندي أقدر أعملها ترفَّه عنّي بعد ضَغْط اليوم، إيه رأيك في الكلام ده؟
يعني هي الصراحة حتّة ال القراية وال والgaming دي ما كانتش جات قَبل كده في دماغي، فأنا يعني شايفها الصراحة نقطة كده لذيذة إن يعني أنا ممكن آه أضيَّع فيهم وقت و والقراية برضه يعني آه، أنا يعني كنت مُهتم برضه بال بالنقطة دي فأنا ممكن أرجع لها تاني. و وحتّة الgaming برضه يعني أنا أعرف ناس صحابي كتير أوي كانوا بيفضلوا يقولوا لي: "آآ تعالَ نلعب أي لعبة كده على ال اللاب توب ونخُش يعني مع بعض بالليل ويعني حتّى لو إحنا مش هنعرف نتقابل، فأدينا بنضيَّع وقت مع بعض من البيت أهو" بل برضه يعني بالمرّة آآ مش هاخسر وقت وهاعرف أذاكر وفي نَفْس الوقت اللي هو أكون فكّيت عن نَفْسي. فأنا شايفها الصراحة نقطة الgaming دي يعني لذيذة أوي يعني هاتشغِل فيها وبالمرّة برضه إن أنا إيه، مش هتأثّر على علاقتي مع صحابي وهافضل إيه، مُتّصِل بيهم يعني. فالصراحة الفكرة دي عجبتني أوي وأنا هاخُد بيها وبجد يعني حقيقي عايز أشكرك جدًا على كلامك معايا وعلى فضفضتك معايا.
إمم. أكيد. لا شُكر على واجب، أنا هنا لمساعدتك في أي وقت.